Mm, sang-ayon 'no at kailangan lang talaga ng malaking budget pag magce-Cebu ka, kasi kami nung nag-Cebu kami parang nasa limang taon na eh fifteen thousand ang nagastos namin.
<laughs> Oo. Oo. Mm. Okey, okey. Eh, pa'no pa ngayon?
Ayun na nga, 'di ba? <laughs> Kaya kailangan talagang pag-ipunan. Ako naman alam mo yung gusto kong puntahan 'no kung i hmm, hindi ko lang alam kung napuntahan mo na yung, ah, Batanes.
Oo. <laughs> Oo. Mm. Mm. Ah, naku po.
Mm. Kamusta ba? Na, ano ba nakapunta ka n Mm.
Pinakamahal. <laughs> Hindi ko pa napuntahan pero alam mo 1 ba 1 rin yan sa bucket list ko pero ang mahal kasi, eh. <chuckles>
Sang-ayon. Tama, sang-ayon parang yung nakausap ko, eh, tatlong araw yata daw sila doon, nasa 60,000 yung kanilang nagastos. <chuckles> 'Di ba? Gano'n ba kamahal talaga na parang
Mm. Mm. Oh 'di ba? Mm. 'Di ba? Mm, pa'no pa ngayon?
Mm. 'Di ba? Pero sulit naman siguro, 'no?
Mm, oo. Mm. Sulit naman kasi alam mo, alam mo paniguradong mag-iiba ang pakiramdam at pananaw mo pag natanaw mo yun, 'no? <chuckles>
Lalo na yung tanawin. Hmm, oo. Oo parang sabi nga yata nung kausap ko napaka-nostalgic daw ng pakiramdam niya habang nasa Batanes siya.
Okey, mm. Napakaganda kasi talaga. <laughs>
Mm, 'no? Parang ang dami nating gustahang, ah, gustong puntahan na lugar pero, ah, budget na lang ang kulang, <chuckles> ano?
Mm. Mm. Oo. <laughs> Oo. Pero alam mo may tanong ako sa'yo may mga kuwento ka ba na kasama ang mga tao o mga pangyayari na naranasan mo ang mga lugar na alam mo yun talagang nag-enjoy ka? So sino ang mga kasama mo?
Hmm. Mm. Mm. Hmm.

Ay, talaga ba? Ayun 'no, minsan kasi yung ating pakiramdam minsan alam mo yun, yung parang medyo malakas yung loob natin na may mga pagkakataon na ganon na hindi ka nga makapaniwala na magagawa mong tumalon do'n sa ganon kataas.
Mm. <chuckles> Oo. Oo. Mm. Oo, alam mo alam mo, wala ng isip-isip, nakakatakot pero alam mo dahil, minsan mo lang magagawa yun at buti naman nakatalon ako no'n. Ah, that was year twenty eighteen yata. So alam mo, hindi na ako nakabalik ulit kahit ang lapit lang no'n dito.
<chuckles> Mm. Tama 'no, at mm. Sang-ayon 'no, parang, ah, napakamatiwasay din no'ng pagtalon mo kasi di ba yung mga napapanood ka sa social media na parang nababalian sila ng mga likod nila kapag tumatalon sila sa mga gano'ng kataas na ano
Mm. Mm. <chuckles> <chuckles> Oo. <laughs> Naku alam mo, kasi sabi ko, aktibo ako at alam mo stretching ang mahalaga 'no. So ngayon kung kung galing ka sa alam mo yun, mahaba-ha alam mo yun, yung yung bigla kang lumabas at ma nag-swimming pero galing ka talaga sa sedentary life, naku, talagang mananakit ang mga likod-likod mo pero kung aktibo kang tao, naku, madali lang yan talaga. 'Di ba? Mm.
Mm. Tama, ayon, sang-ayon. Hmm. Mm. Sang-ayon. Mm. Tama. Sang-ayon 'no. Pero ikaw 'no, matanong ko lang, parang ang dami mo ng napuntahan na mga ano 'no, na mga lugar, oo. Meron naman bang mga lugar na parang alam mo yun, medyo nadismaya ka do'n sa tanawin, ano ba?
Mm. <chuckles> Sabi ko sayo mahilig akong gumala. <laughs> Ayan. Ah, nadismaya sa tanawin. Naku, mukhang wala. Pero, alam mo ba alam mo ba ang ang ang experience ko naman sa Bohol, napakalakas ng ulan. So alam mo ang Bohol kasi napaka yung mga attraction sa Bohol tulad ng Chocolate hills, alam mo mga
Mm. Ay, ayun. Mm. Mm. Mm. Oo.
mga al pa'no ko ba ma ma-explain yung mga putik putik, yan, tulad nga ng Chocolate hills di ba yung mga ganun. Ganun ang mga attraction, yung mga garden sa se sa sa Bohol, eh, alam mo yun?
<chuckles> Ah, ayun na nga. Mm. Mm. <clicks tongue> Sang-ayon 'no, parang
Nando'n sa mga lugar na yun. So kung malakas ang ulan, 'di mo ma-e-enjoy. Naka white shoes pa ako.
Oo, di ba? Para mas maganda pa nga yata sa Oslob, di ba? Kaysa sa Bohol? Or part na ba yun ng Bohol?
<snorts> Naku, ayan. Hindi eh, hindi eh, magkatabi lang sila pero alam mo ba, hindi pa ako nakapunta ng Cebu, eh. <laughs> Kaya kung gusto kong bumalik ng Bohol, dalawa na sila, Bohol, Cebu kasi sabi ko nga medyo nadismaya ako sa Bohol kasi napakalakas ng ulan no'ng time na yun.
Mm. Ah, oo. Ap Tama. Mm. Tsaka Bantayan yata maganda din yata banda do'n.
Alam mo, isa rin yun. Gusto kong magbike diyan.